Je sais pas exactement mais en en tout cas j'avais vraiment l'impression de d'être, heu, on va dire, plus connectée avec la nature aussi. Je sais pas si c'est si c'est très très cliché hein, mais
Mmh. Ouais, ouais. Oui, c'était un émerveillement un petit peu. Non, en soi c'est oui, oui c'est un ressenti, heu, c'est normal aussi quand c'est pas quelque chose que que tu as vécu, heu, précédemment, heu, c'est forcément c'est une nouveauté, quoi.
Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai que moi, je suis d'une, heu, d'une, hem, région de la France où c'est plus, heu, on va dire, le temps est plus calme. C'est assez, heu, il y a il y a beaucoup de nature, hein, il y a aussi de la forêt et tout ça mais c'est beaucoup plus beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, les changements, tu vois? Heu, voilà il peut pas ouais c'est ça. Il va pas se mettre à pleuvoir, heu, dans la demi-heure et puis ça va être fini et puis après il va y avoir heu
D'accord. Plus constant? Mmh. OK, ouais. Pas brusque. Mmh. Ouais.
heu, je dis des bêtises, mais là, on a eu des journées où il y avait de la neige, du soleil, de la pluie enfin c'était, heu, assez impressionnant, quoi.
Ah oui, d'accord. <laughs> C'était les giboulées, heu, de mars mais versus, heu, années, heu, dans une journée, quoi. <laughs> Ouais, ouais.
Ouais c'est ça, bon, peut-être pas jusqu'en été mais, heu, mais c'était assez intéressant justement de voir, heu, parce que parfois, ça a pu être difficile aussi, hein. Je me rappelle de matinées où il fallait, heu, aller promener les chiens, donc dès sept heures et demie du matin il fallait y aller, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, il fallait y aller, quoi. Donc c'était, heu, c'était pas toujours, heu, pas toujours une partie de plaisir.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, fallait sortir, ouais. Mmh mh. Ça t'a appris la rigueur aussi peut-être, heu, par rapport à ça, hein?

Ouais, complètement, bah, dans le le 1er, heu, la 1ʳᵉ maison où j'ai été, il y avait donc le compagnon de de de la dame, heu, donc de Martha, hein. Et, heu, et puis il y avait ses enfants, aussi, donc il y en avait 2 qui étaient déjà à la fac et puis une plus petite qui était, heu, qui était, heu, au au lycée. Et puis pareil, le courant passait très bien, on a on a quand même bien rigolé. Mais, heu, c'est vrai que ça demande tout un apprentissage de, hem
Mmh mh. OK. D'accord. Mmh mh.
bah, moi, on va dire que les 2 1res semaines j'étais un petit peu noyée, heu, sous le le <tsk> justement le ouais c'est ça, parce qu'il fallait comprendre ce qu'il fallait faire. Bon, alors, bien sûr, ils étaient très bienveillants avec moi, donc ils m'ont bien ils ont bien pris le temps d'essayer de m'expliquer. Heu, quand on comprenait pas, éventuellement, on passait par, heu, Translate
Ah, ouais. Sous la masse d'informations, peut-être? Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord.
et heu et donc ça a permis un petit peu de briser la glace, aussi
Ouais.
et puis, très vite, en fait, j'ai remarqué que, hem, le cerveau, quand il est confronté à des situations comme ça, où, heu, où on est en perte de repères, ils sont refaits très, très vite, quoi. Ça, ça a été, heu
Mmh mh. Ouais, c'est vrai, il s'a il s'adapte rapidement, ouais, ouais.
Mmh. Ouais, vraiment, c'est pas c'est pas un mythe.
Mmh mh, d'accord. OK. Et tu es restée, heu, tu es restée longtemps dans chaque famille, à chaque fois?
Heu, la 1re, j'ai dû rester 2 mois et puis dans la 2de famille je suis restée 8 mois, donc, heu, plus longtemps, heu
OK, quand même! OK! D'accord. Ah oui, donc, vraiment, heu, presque un an, heu, sur place, heu, c'est génial! D'accord. Et et du coup, pendant dans la 1re famille, tu pourrais me raconter un petit peu les les les tâches, les activités que tu as eu à faire, heu?
Ouais. C'est ça. Ouais, c'était trop bien. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, il s'agissait surtout de s'occuper des chevaux, hein, principalement. Il fallait aussi
Mmh, d'accord. C'est quelque chose que tu avais déjà fait, avant?
Ouais, mais alors, c'était plus, heu, quand j'étais vraiment petite, parce que j'ai fait un petit peu d'équitation et donc ça m'a donné des quelques bases, quand même, mais, heu, c'est vrai que, là, il fallait nettoyer le box, heu, donner à manger, heu, il fallait aussi, heu, donc, les brosser, heu, et puis, heu, et puis s'occuper aussi de de la maison, hein, parce qu'en fait, c'est une une donc Martha, c'est une une dame très sympa, mais qui avait un petit problème de de fatigue chronique, qui était extrêmement, heu, difficile à porter, hein, pour elle. Et c'est pour ça aussi qu'elle a fait appel à à à ce système-là de Workaway, parce qu'en fait, ça lui permettait justement de, bah, de mieux vivre au quotidien, hein, d'avoir quelqu'un qui l'épaule, heu c'est ça.
Ah, OK. <chuckles> D'accord. Et ouais, beh oui, mmh. OK. Mmh mh. D'accord. OK, mince. Mmh mh. Ouais, d'avoir une aide, ouais, ouais. Mmh mh. Oui, et puis j'imagine, sans que ce soit une aide, heu, totalement, heu, extérieure et qui fait peut-être pas trop partie du foyer, parce que là, mine de rien, du coup, pendant 2 mois, heu, tu es avec eux tout le temps, quoi. C'est pas la même approche, quoi.
Mouais, c'est ça, puis, heu, il y a il y avait pas mal d'appréhensions, parce que c'est possible aussi de de de d'avoir, je sais pas, des sensibilités assez différentes et puis de pas forcément s'entendre. Et là, pour le coup j'ai eu beaucoup de chance, heu, à 2 reprises, parce que c'est vrai que des amis à moi m'ont raconté que que, bah, leur expérience de Workaway, elle était beaucoup plus, heu, comment dire parfois on leur, heu, on leur donnait un sac de riz, un sac de haricots <chuckles> et c'était très transactionnel, quoi, alors que moi, c'était pas du tout le cas, c'était vraiment, heu, l'immersion.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Ah ouais! Ah oui, à ce point-là. Mmh mh. OK, d'accord. Oui, et puis, effectivement, ce côté chaleureux, quoi. D'accord, ouais, je vois. Et ça, ça t'a ça t'a apporté quelque chose, dans dans ta vie, heu, d'après, quand tu es revenue?
Ouais, c'est ça.